Nên là rõ ràng á, nếu như mà mình, ờ, có được cái sự, ờ, ổn định, ờ, nói chung là ổn định thì, ừm, giờ này cũng khó để nói là ổn định nhưng mà mình có một cái sự chi tiêu hợp lý á, tui nghĩ là nó sẽ rất là quan trọng, ờ, hơn cái chuyện là mình tiền kiếm được bao nhiêu tiền. Tại vì câu chuyện mình kiếm được nhiều nhưng mà mình tiêu xài phung phí á, thì, ừm, cũng khó, mình cũng rất là dễ gặp khó khăn, ờ, về tài chính á, tui ờ, tui thấy có người vậy.
Ừm. Ừm, cũng hay, đúng rồi. Chính xác, chính xác, nói chung là cũng luôn phải có một cái khoản, ừm, phải có một cái khoản dự trù trong người. Bạn phải hình dung ừm, tôi đã gặp một trường hợp mà, kiểu, họ đi làm, nói chung là cũng, gọi là, cũng, gọi là, đủ ăn đủ mặc đấy, nhưng mà biến cố gia đình ập tới, lúc đó cần một khoản tiền lớn mà không không có, không con cảm bạn ng nghĩ lúc đó sẽ rất là bất lực, kiểu, hình như bố mẹ bệnh, bố mẹ bệnh, bố mẹ không muốn có tiền, phải có tiền để chạy chữa, mà mình không có tiền, mình không biết làm gì hết. Trời ơi, cảm giác đó là một cảm giác mà bất lực, và lý do là cái động lực mà chúng ta phải đi kiếm tiền đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Nên là, ừm, nếu như mà để tránh á, mình gặp những cái khó khăn dĩ nhiên là ai cũng sẽ có khó khăn, tui nghĩ là cuộc sống mà nó vô thường, đúng hông? Sẽ có những cái biến cố, sẽ có những cái mình không không không không biết được, nhưng mà, đó, mình phải làm cái gì để chuẩn bị cho những cái khó khăn đó, mình có những cái khoản dự trù nào hay không, khoản dự phòng nào hay không? Ừm, hay là mình, à, kiểu, ờ, làm ra đồng nào tiêu hết đồng ấy, kiểu vậy.
Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm. Đúng, đúng. Ừm, đấy. Chính xác, chính xác, đó là về chi tiêu đấy. Thế thì bạn, bây giờ mình nhìn mình nhìn về một góc nhìn khác đi, bạn nghĩ là tiền tiền nó có ảnh hưởng, nó có làm thay đổi một con người không?
Ừm, nên là, ừm ừm. Ừm.